Так, а, могла бы ты, пожалуйста, поделиться, э, такой темой, как я самое яркое твое школьное воспоминание, если ты его помнишь, рассказать о нём подробнее?
Мгм. Ага. Ой, ну школа это было, конечно, очень и очень давно у меня, вот. Но, наверно, самое такое яркое мое воспоминание, которое приходит 1 в голову это когда меня родители привели 1 сентября в 1 класс и сказали: "Запомнила дорогу?" Я такая киваю головой: "Вот сюда ты будешь ходить каждый день! Поняла?" Я такая: "Ага, ага." <laughs> Вот. И вот с этого, наверное, на началось приключение под названием, а
Ага. <chuckles> И даже не под Да. Ну и
такое вот.
Одн под названием "11 лет каждодневного пути в эту школу". Мне кажется, в 1 классе ты еще не не предполагала, во что ты вляпалась, <chuckles> так грубо говоря.
Вот. Вот-вот-вот. Ой, да. Ну, э, на самом деле, как бы, школа мне всегда нравилась. Несмотря на то, что как я, как и все, конечно же, дети не особо любила вставать по утрам, я не хотела учить уроки, а, я всегда переживала по поводу оценок. Нас так учили, что нужно бояться, если ты не выучил уроки, как же ты пойдешь школу. Там плохие оценки мама будет ругать, а меня всегда ругали, даже за 4, я помню. Вот я всегда так боялась идти домой, когда я получала плохую оценку. Но, несмотря на всё это, я очень любила школу, я очень любила это всё учиться, вот, э, я очень любила, м, <tsk> узнавать что-то новое. Но я хочу сказать, что вот у меня были любимые уроки, были нелюбимые. И вот, э, знаешь, самые яркие воспоминания из школы это вот, наверное, уроки математики, это вот алгебра, геометрия.
Мгм. Да, да. Да, а я вот, это это любимые или не любимые?
Да, это любимые. Я очень любила математику, алгебра, геометрия, особенно геометрия. Для меня это было что-то
Ага.
Я не знаю, я никогда не была зубрилкой, я никогда не была отличницей, но вот я настолько любила этот предмет. Что я просто вот, ну не знаю, я участвовала в школьных олимпиадах, э, по математике, я участвовала там в городских олимпиадах, я писала экзамен по математике всегда на хорошие оценки. Вот, очень любила. Потом мне еще очень нравилась физика, да, потому что это было всегда очень интересно. Знаешь, я вот еще, кстати, думаю, что вот, э, любовь к урокам или нелюбовь к урокам, ведь она же напрямую зависит и от преподавателя также.
Вау! Мгм. Вау! Так. Абсолютно точно, я с тобой согласен. А вот какие были твои уроки нелюбимые, и виноваты ли в этом какие-то учителя, по-твоему?
Мгм. Да. Я очень сильно не любила уроки физкультуры, хотя физкультуру любят все, в основном дети, да, потому что там надо: побегал, попрыгал, и всё. И уже молодец, красавчик. Не надо там что-то учить, читать и так далее. Но вот уроки физкультуры я ужасно не любила. Я всегда была такая маленькая в классе, я в стоя стояла в конце строя всегда. Маленькая, худенькая. И у нас был такой, а, учитель, он какой-то был непонятной национальности, какой-то азиатской, что ли. И он мне всегда напоминал какого-то злого Бармалея. Он был такой крупный, всегда кричал на детей, топал, что-то там, причем на своем языке иногда кричал, и мы его так боялись все. Э, вот, и поэтому уроки физкультуры я вообще не любила и даже постоянно их прогуливала. Вот так. <laughs> Хавой
Мгм. <chuckles> Да. <chuckles> Мгм, мгм. Да, а еще какие-то уроки, не знаю, вот я так понял, что ты больше, <tsk> э, такого математического склада ума человек. А как у тебя складывались отношения с гуманитарными науками там, типа, литературы, истории?
Мгм. Вот ты знаешь, э, а вот литера литературу я, кстати, литературу, историю, географию- я никогда не любила, но объясню почему. Мне это было как бы интересно, но я никогда не любила читать, и поэтому мне эти уроки давались крайне тяжело. Хотя мои родители мне всегда говорили: "Ну, ты что? Ну, ты вот просто прочитала и всё!" А я говорю: "Да, боже мой, я лучше по геометрии там 35 задач решу, чем вот прочитаю там что-то". Вот я не знаю почему, видимо, вот у меня мозг просто вот ни в какую не хотел это принимать. Я помню вот, как я учила историю, м, вот мне там задали какой-то параграф, мама там говорит: "Давай! Читай при мне!" Я сижу читаю, читаю, читаю, читаю. "Прочитала? Прочитала. Рассказывай!" А я: "А"- и всё, и не могу. Понимаешь?
Мгм. Ага. Ну, слушай, ну да. Но мне кажется, вот в связи этим мне даже интересно бы было знать твое мнение. А как ты относь как ты считаешь, важно ли, ам, э, разделять вот в школах, э, классы, например, на классы более гуманитарные, более математические, да что Да, я вот
Мгм. Я думаю, да. Я думаю, да. Необходимо. Потому что на самом деле А вообще, ты знаешь, вот нужно не только разделять классы, а нужно, наверное, вот всё-таки учитывать то, что все дети разные. Знаешь, э, вот сейчас, э, я живу в Европе, у меня есть дети, у меня вот сын сейчас учится в европейской школе, и вот я смотрю, что здесь вот подход к обучению совершенно другой. То есть как бы детям вот больше вот, э, <grunts> направлено обучение на развитие ребенка: на творчество, на коммуникацию и так далее. У нас вот как-то вот заставляли: "Ты должен, ты обязан". Но мне кажется, ни один учитель не сможет знать все предметы вот так вот досконально, как от нас этого требовали. Вот. Каждый учитель знает только свой предмет. Вот, и это сложно. Вот, вот.
Мгм. Да. Мгм. Да. Да, я согласен. И я вспоминаю вот эти школьные моменты, и у нас действительно система образования была построена так, что каждый учитель думает, что его урок самый важный, э, в жизнь э, да и
Мгм, мгм. Самый важный, да. И ты не имеешь права его не знать. Да, ты обязан его знать. Мгм.
Да, и, э, при этом он тебе может быть абсолютно неинтересен, и это тоже нормально.
Не интересен, да. Но видишь, вот то, что я вот сказала в начале, то, что вот, э, а, любовь или нелюбовь к предмету всё-таки вот напрямую связана с учителем. Потому что, м, вот у меня, например, учитель, м, по математике- это была женщина, ее, к сожалению, уже нет, э, среди нас, вот. Но это был человек вот именно, а, преподаватель от бога. Она богл могла настолько вот точно всё донести, и я вот до сих пор помню ее имя и ее отчество, я до сих пор помню её фамилию, я помню ее голос даже. Это прям вот настолько вот человек этот мне впал в память. Она была вот для нас не просто учитель, а как, м, ну, не знаю, как наставник, как пример. Она очень мудрая, она очень умная, она очень добрая. Э, она была, знаешь, вот такая строгая, но в то же время справедливая и с юмором. Вот. Вот прекрасный человек! И вот это вот, кстати, вот я о очень прям такое яркое для меня воспоминание, вот когда н рассказывала нам предметы, она говорила: "Я хочу, чтобы вы поняли: не нужно зазубривать, вы должны понять". Вот, и мы учили, понимали. Вот. Понимаешь?
Да. Мгм. Да, да. Мгм. Ну, блин, да, это очень дорогого стоит, когда учитель действительно понимает это, и еще когда, мне кажется, учитель не подкладывает, вот к он может быть строгим, но он не подкладывает свое личное отношение к ученику, а вот он остается справедливым.
Мгм мгм. Да-да-да. Мгм, мгм. Вот, вот. Это тоже, кстати, очень важно. Именно. Да, совершенно верно. Я тоже ш считаю, что учитель должен как бы вот подходить к этому ц такой, можно сказать, с холодной головой. То есть у него все должны быть равны и он должен как бы, ну, одинаково относиться ко всем ученикам. Знаешь, вот, кстати, еще сейчас я вспомнила, вот для меня очень яркие воспоминания из школы- это вот еще были уроки иностранного языка. Я просто обожала этот урок. Ум Я изучала немецкий язык в школе. Вот. И у нас были настолько интересные уроки. Я вот когда кому-то рассказывала, мне все говорят: "Ого, вот это круто!" Хотя я училась еще в 90-ые годы. Вот. Но у нас
Да. Мгм. О да. Это повезло, что был хороший учитель немецкого.
Д да, да-да. Слушай, и у нас просто вот такая была Это была женщина, вот, она такая была всегда, э, она вообще очень сильно выделялась среди других учителей. Она была какая-то такая экстравагантная. У нее всегда были такие ярко накрашенные губы. Но знаешь, это не было вызывающе. То есть она была какая-то стильная, у нее все было уместно. Вот. Она очень так вот от отличалась, и она была такая вот очень остроумная, и каждый свой урок она превращала в какой-то, ой, я даже не знаю, мини-спектакль какой-то. Она всегда придумывала какие-то игры, какие-то головоломки, какие-то сценки. Я помню, мы разыгрывали прям, допустим, приходим на урок, она говорит: "Сегодня у нас будет ярмарка". Всё, мы разыгрываем ярмарку: кто-то торговец, кто-то продавец, кто-то там еще что-то. М-да! Вот именно. Это было очень интересно, очень. Она постоянно какие-то конкурсы придумывала, м, какие-то там делала поощрительные какие-то подарки: ну, типа там оценки, карточки какие-то с картинками. Мы же дети, мы радовались этому. Вот. Мгм.
Ага. Вау, э Интересный. Да. Мгм. А есть ли какие-то, м Да. Вот есть ли какие-то такие штуки, которые ты переняла как раз-таки из своего школьного опыта, например, благодаря какому-то интересному учителю, и ты теперь используешь такие же штуки со своими детьми?
Так. Ага. Мгм. Ой, ты знаешь, штуки не штуки, но вот, э, я хочу привести такой пример вот по поводу знаний, по поводу учителя математики, моей учительницы. А, у меня дочь, когда училась в 10 классе, я помню, она как-то сидела вечером, делала домашнее задание, хотя она могла списать из интернета, это вот уже современный ребенок, да, интернетом умеет пользоваться. И она сидела, чё-то там у нее не получалось, я подхожу говорю: "Дочь, что там, что тебе помочь?" Она, ты знаешь, говорит: "Не могу решить геометрию." И я такая: "Опа, геометрия!" У меня, знаешь, как-будто лампочка загорелась в голове. Я говорю: "Ну, давай посмотрим." И мы вот н разложили эти все задачи ее и я вот по старой памяти, представь, я закончила школу уже очень давно, уже 20 лет назад, да, допустим, и я просто села и на одном дыхании вот с ней решила эту задачу по геометрии. Мы доказывали какую-то теорему, вот, потом там решали задачи. Это вот, наверное, именно то, что, да, то что вот мне передал учитель и я передала своей дочери. Ну, и, наверное
Мгм. Ага. Мгм. Ну да, слушай, с Да, справедливости ради, вообще, стоит сказать, мне кажется, что, а, многие учителя вот той, особенно советской закалки- они какие-то могли иногда нам дать, вот такие лайфхаки, как бы мы сейчас называли. Там, например, как какую-то теорему как быстро решить или там, а, какую-то формулу, которую даже сейчас не всегда з да, знаешь, но у ты помнишь вот ты п спустя 20 лет помнишь вот эти лайфхаки, которые помогают твоему ребенку.
Мгм. Да-да-да. Да-да-да, совершенно верно. Да, это были какие-то Мгм. Да-да-да. Совершенно верно, да. Потому что, когда вот, э, преподаватель подходит, э, к своему предмету с умом и с интересом, он пытается заинтересовать детей. Он пытается, чтобы детям не просто вдолбить в голову: "Да, вот учи! Ты должен! Ты обязан! Ты что, не понимаешь, что это надо учить?" А когда учитель это всё подает в форме какой-то игры, какой-то головоломки, а, дает возможность ребенку самому попробовать, понять и и что-то сделать, э, то тогда, конечно, ребенок запоминает и это останется в памяти. Вот я, например, сейчас, а, я не использовала нигде и никогда немецкий язык после школы, но я вот иногда, когда слышу где-то немецкую речь, я такая думаю: "О боже, я немножко даже понимаю." И мне кажется, вот, мне, кстати, очень нравится немецкий язык и, мне кажется, если я сейчас начну его учить, то у меня будет уже какая-то база. Я как бы повторю и мне уже будет где-то в чём-то проще, вот. Это тоже, кстати, вот благодаря вот такой Ну и опять-таки, знаешь, еще хочу сказать, что, наверное, у таких мудрых учителей, которые вот именно подходят к своему предмету с душой, к детям, мы учимся мудрости. Мудрости, терпению, вот, доброжелательности- это очень важно. Коммуникации, да, потому что
Мгм. Мгм. Ну да, да. Да. Да. А это тоже немаловажно, э, мне кажется, особенно для ребенка. Да, это д во многом важнее, чем знать какое-то правило иногда.
Вот-вот. Вот скажи, ведь это очень важно, чтобы учитель не только вдалбливал нам, э, какую-то науку, а чтобы он учил нас дружить, чтобы он учил нас поддерживать друг друга. Вот как у меня сын когда-то пришел из школы, вот здесь уже в Европе живя, и он говорит: "А, мама, у нас какой-то мальчик там забыл обед дома и, ты знаешь, а мы все ему дали еды." <chuckles> А я так говорю: "Ну, так здорово, вот." Он говорит: "Мы просто посмотрели, что вот он забыл свой там лоточек с едой." Ну, говорит: "Кто-то дал ему там яблоко, кто-то там какой-то там пирожок, кто-то там печенье." Вот и учителя, кстати, здесь Очень мило, очень. Да, это как вот прям, э, рассказ прям из какого-то сторис, да, в "Инстаграм". И и вот учителя, они прямо вот здесь вот поддерживают, они прямо говорят: "Вот ты давай, помоги ему". Вот я помню, когда мой сын только пришел сюда учиться в школу, в европейскую, он не знал иностранного языка. Он переживал, боялся. Слушай, мы приходим, еще помню такая погода была: холодно, дождь шел. А мы приходим, а наш класс встречает моего сына, м, с большими плакатами, написанными на нашем языке. Написано было его имя и написано "Добро пожаловать". Да, это было так мило, вот, и Ну, я считаю, шт
Н-да. М. Да. Вау, как мило. Мгм. Вау. Слушай, ты меня щас з заставишь плакать к просто от умиления.
Да, ты знаешь, я. Э, да, и и, ты знаешь, вот, да, у меня у самой наворачиваются слезы, потому что, я считаю, что вот именно вот такие люди- они должны быть учителями, педагогами, они должны быть наставниками для для всех нас. И если вот таких учителей будет больше, это будут самые яркие воспоминания у детей. Это будут, э, выращиваться поколения детей добрых, дружелюбных, эм, таких более эмпатичных что ли. Правда же?
Да, я согласен. Но даже вот видно, наверно, по разнице менталитетов, например, людей из постсоветского пространства и людей, которые росли уже в более свободном обществе, где учителя не давили каким-то своим авторитетом, и уже видно, как по-разному мыслят эти люди. А, и это интересно, интересная пища дря для размышления, и хочется надеяться, что действит Да-да.
Мгм. Конечно, очень, очень, очень видно. Очень видно. Да. Да-да-да. Мгм. Потому что, знаешь, да, да, потому что, знаешь, у нас в школах как говорили: "Вот ты, ну, извини за выражение, бестолковый, да, ты там не выучил, ты ж тетрадку забыл, лучше бы ты голову забыл", а здесь учитель говорит: "Ничего, у тебя получится, ты сможешь". И даже когда я прихожу, а мне говорят: "Вы знаете, вот он там написал контрольную там вот низкий балл, но вы не переживайте!" О она мне сразу: "Вы вы не переживайте, всё хорошо, всё, всё у него всё получится, он молодец!" Я такая стою, смотрю, думаю: "Вот это да, вот это круто, вот это здорово!" Ну, вот. И вот это, я считаю, очень важно, да.
Ага. Очень, очень здорово, и Слушай, будем надеяться, что в в этом мире будет как можно таких учителей, которые будут превращать вот это школьное время, а, детей, в во что-то яркое и в приятные воспоминания, что самое главное.
Мгм. Да, да, да. Обязательно будет, я уверена в этом. Мгм. Да, запоминающееся и теплое. Да, я считаю, что дети должны идти в школу с удовольствием. Без этого никак, это очень важно. Мгм.
Согласен. Спасибо тебе за то, что поделилась своими мыслями с да, пока.
Спасибо и тебе большое. Мгм. Да. Пока-пока.